Ừm, mình có một cái thắc mắc đó là ngoài cái việc là bạn, ờ, mong muốn bản thân mình, ờ, gọi là, quay lại cái thìa thời điểm, a, 18 tuổi nè, để mà mình, ờ, tự nói với bản thân mình học, à, chăm hơn nè, rồi mình đi ra ngoài giao tiếp xã hội nhiều hơn đi. Thì, à, có những cái, a, định hướng hay là những cái mong muốn nào bạn muốn, ơ, làm trong cái khoảng thời gian đó hông? Ví dụ nó liên quan tới, a, những cái quyết định, ờ, khác đó, những cái nào mà khiến bạn cảm thấy tiếc nuối đó?
Ừm. Ừm Ừm. Ờ <chuckles> Trời ơi, lúc đấy, a, nếu mà mình được quay lại, ui, mình muốn thay đổi nhiều lắm và mình, ờ cái đầu tiên mà nếu mà không nói về học học tập nhá, cái đầu tiên mình luôn nói là, à, đừng có yêu. <chuckles>
Ừm. <chuckles> Ừm. À, đừng có yêu hả? <chuckles>
Ừ, đúng rồi! <chuckles> Ý là đừng có đừng có yêu nữa, tập trung vào bản thân mình đi! Ý ý là ý là mình bị tốn rất là nhiều thời gian về cái á tình cảm ấy, xong rồi, à, mình mình cứ bị, ừm, suốt ngày xong rồi, à mà lúc đấy còn nhỏ mà mình cũng có biết gì đâu. Xong rồi suốt ngày cứ yêu đương nhăng nhít lên xong chả học hành vào đâu, và cũng chả quan tâm nhiều với gia đình. Chuẩn! Đấy. Nói chung là đừng yêu. <chuckles> Đừng yêu sớm. Bây giờ mình mới biết lý do vì sao mà, kiểu, người lớn người ta hay khuyên là "Ôi, đừng có yêu sớm gì", kiểu vậy ấy.
Ờ, sao vậy? Sao vậy? Ừm. À. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Không có thời gian cho mình, đúng hông? Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Khuyên, ừ.

Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đó cũng là một cái góc nhìn, tại vì, ờ, giống như bạn chia sẻ đó, là lúc đó mình còn à, bạn còn quá trẻ đi, nên là á, bạn sẽ chưa biết cần phải ưu tiên những cái nào, và cũng như là cái kỹ năng về, ờ, quản lý, sắp xếp thời gian của mình nó cũng chưa có được tốt vào thời điểm đó nữa. Cho nên là cái thời gian mà bạn tự dành cho bạn thân nè, cho việc học hay là cho gia đình, nó lại bị hạn chế, và nó nó không được ưu tiên lên là cái ưu tiên hàng đầu của mình, đúng hông? Nên là bạn cũng mong muốn thay đổi cái, ơ, thứ tự ưu tiên đó cho cái việc học của mình lên quan trọng nhất nè, rồi tới gia đình, rồi nếu mà yêu thì sẽ nằm ở một cái mức, ờ, gọi là, thời gian nó, ờm, vừa phải thôi, đúng hông?
<laughs> Ừm. Đúng. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, nói chung là cái mà mình thấy rõ nhất ấy, đấy chính là tại vì, ờ, lúc đấy còn nhỏ mà mình cũng không biết là, ờ, cách cư xử hoặc là cách yêu thế nào ch sao cho đúng. Ờ, nhiều khi, a, à, đối phương hoặc là, kiểu, đối phương hoặc là mình gì đó, ờ, đối xử không tốt hoặc là gì đó thì mình vẫn, kiểu, bỏ qua, xong rồi vẫn vẫn yêu ấy, kiểu vậy. Ờ, xong rồi bây giờ mới nhận ra.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Kiểu kiểu, hơi mù quáng á hả?
Đúng! <laughs>
<laughs>
<laughs> Rất nhiều cái lắm. Xong là ngoài, à, cái việc mà, ờ, bảo với, a, mình lúc đấy là đừng có yêu này, đừng yêu sớm này, đấy, tập trung vào bản thân này, thì cũng có một vài cái nữa là, à, nên, a, quan tâm với về, à, gia đình nhiều hơn.
Ừm. Ừm. Gia đình nhiều hơn, ừm.
Ừm, đúng rồi.
Cũng cũng là một góc nhìn đó. Ừm.
Phải chú trọng vào, à, sức khỏe. Đúng rồi.
Mình, à, hoàn toàn, à, đồng ý với lại cái cách mà bạn, ờ, chia sẻ là mình sẽ, ơ, th thiết lập lại cái thứ tự ưu tiên nếu mà mình được quay lại cái khoảng thời gian đó, đúng hông? Là ưu tiên về bản thân nè, về học tập, về gia đình, về sức khỏe, ờ, thể chất, tinh thần, rất là nhiều thứ khác, ờ, chú trọng hơn. Ờ, thế thì nha, ờ, nếu mà, gọi là, ờ, cho bạn, ờ, quyết định lại một số những cái quyết định hồi đó đưa ra đó, là bạn lựa chọn là mình sẽ, ờ, thay đổi, hay là bạn vẫn giữ những cái quyết định của mình? Ví dụ như là, ờ, nếu mà mình thấy cái cái ngành học này nó cực khổ quá thì bạn chọn một cái ngành khác hông? Hoặc là, ờ, nếu mà, ờ, mọi thứ nó đ đối với bạn bây giờ bạn cảm thấy tiếc nuối đi, thì quay lại cái lúc đó bạn có lựa chọn một cái lựa chọn khác hay không á?
Chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm.